Прекрасная солнечная погода. На улице тепло, ветрено, чудесная осень, золотая листва, некоторые деревья без. Так что очень классные такие, прекрасные осенние полотна- просто можно картину рисовать, не хватает только красок, полотна и всё, и Эх.
А. Ой, <tsk> ты красиво рассказываешь, просто восторг. А ты не в Европе, нет?
Ой, это Европа Европа, да. В Европе в Европе так хорошо утро можно проводить. <laughs> <laughs>
<laughs> Не, просто в основном, э, здесь тепло, и деревья не становятся оранжевыми, желтыми.
Мгм. А, классно, всегда зелень, всегда. Мгм.
Здесь в основно ну да, всегда зелень. И поэтому я таки спросила, что ты сказал, так деревья жёлтые. Я такая, представила такую оранжевую осень, такую красоту.
Ясно, это Мгм. Да, воспоминания! <chuckles>
Не хватает действительно, да. А у тебя всё-таки это есть?
М, хм. Да, поэтому вот осень, да. Но, кстати, осень мне немножко иногда мешает тому, чтобы прекрасно пить кофе, потому что я такой любитель, э, вылезть немножко из окна, ножки через, э, через окошко си посидеть на балкончике таком вот этом.
Мгм. Мгм. И на каком этаже ты живёшь?
5.
А, ну так нормально: свесить ножки, так по помотылять ножками, дак, туда-сюда, туда-сюда на 5 этаже.
Вот. Так что Да. Да, да. Посмотреть на людей, которые смотрят на тебя, пока ты пьешь кофе, удивляются: "Интересно, он счастливый или у него плохое утро?" <chuckles> Вот. Поэтому
<chuckles> Там не не было таких случаев, что люди хотели полицию вызывать или спасателей, думали, что ты хочешь прыгнуть?
Не, похоже, всё-таки я создавал чувство крепкое чувство уверенности, что я просто решил насладиться этой жизнью и выпить чашечку кофе, посидев на <chuckles> на откры в открытом окне. Вот.
Ну, на самом деле это идеально.

Да, у меня 70 % кофе- это моя кровь, определенно, э, так. Вот. <laughs> Вот. Ну, в общем, это такой классический набор. То есть я должен вот проснуться, выпить кофе, поделать какую-то, а, вот активность. И вот после активности, а, там уже, конечно, можно что-то если, ну, с собой приготовить, или если очень прям уставший, чувствуешь, что голоден, потому что перед сном задолго до сна не кушал, то, конечно, что-нибудь легкого, какого-нибудь завтрака приготовить. Если есть вдохновение, то это, э, какое-нибудь яйцо пашот, там какой-нибудь сэндвич небольшой к этому всему, там ветчина, там сыра чуть-чуть. Вот, ну в общем.
М, ничего себе! Мгм. Это у тебя такой, э, типа поздний завтрак или ты делаешь на обед именно это?
Ну, с учетом того, что пока я потренируюсь, пока я потом еще после тренировки выпью кофе, пока там всякие банные процедуры, то по факту получается, что довольно поздно завтракаю. Вот. То практически уже ближе к полудню. Да. Это такой обедо-завтрак, да. Вот и всё. И потом уже как обычный день начинается. Поэтому главное, вот чтобы утренняя рутина прошла именно так как как так как надо. Чтобы вот все элементы, как минимум вот 1 2- вот кофе и хотя бы легкая активность были обязательно, потому что без еды проживем в течение дня, что-нибудь найдем. Вот. А вот без этого, конечно, очень трудно. Это вот очень важно.
Э. То есть об обеденный завтрак у тебя получается? Мгм. <chuckles> А сколько ты уже сегодня выпил кофе?
Сегодня еще не пил. Сегодня еще у меня закончился кофе.
<inhales> А! Как так? Сегодня сегодня не а, сегодня получается не идеальное утро?